Allora, ehm, è è interessante perché in realtà, io ho iniziato, ehm, con il teatro. Quindi come attrice di teatro, quindi accade arte drammatica, un percorso molto canonico, quindi teatro classico, drammatico principalmente, e poi mi sono dedicata per un tempo nso anche canto. Ehm, ehm, pe poi sono arrivata alla regia, alla regia teatrale. Poi dopo un bel po' di anni in cui ho avuto un po' di crisi identitarie, crisi di di creatività, blocchi di vario tipo s e esatto, mo mo <chuckles> che mediamente lungo in certi casi. Ehm, però a un certo punto mi sono proprio sentita, ehm, in una in una situazione troppo nebulosa, nel senso che, ehm, fare teatro non è come suonare uno strumento oppure, non so, ehm, mhmm, dipingere, no, io avevo proprio questa quest nel senso che era una cosa molto aleatoria, molto, ehm, molto così, un po', mhmm, come dire, ehm, rarefatta, ecco. Non riuscivo a dargli un corpo, perché quando fai teatro fai teatro, ma quando non lo fai, mhmm, come fai poi a, mhmm, diciamo manifestare la tua indole perché la manifesti sul palco, hai proprio bisogno di un contesto particolare, mentre lo lo strumento, mhmm, dove vai te lo porti. E quindi avevo proprio bisogno di fare qualcosa di di pratico. Per cui ho iniziato a a seguire un percorso, ehm, di, mhmm, video documentaristica e videomaking. Quindi mi sono proprio dedicata alla all'utilizzo della camera, e dei programmi di montaggio, perché io sentivo proprio la necessità di avere qualcosa tra le mani e dire: "No vabbè, ma io questa cosa la faccio perché ho questo strumento."
Mh mh. Okay. Mh-mh. Classico periodo dell'artista. Ah! In che senso? Okay. Certo, sì, sì, ho capito. Ah, che bello. Mh-mh.